لأ لأ بنتجمع في في البيت وبرّا البيت، يعني لو فيه خروجة مثلًا ما عادي ممكن نطلع ناكل، يعني كنا مَرّة ب بناكل آآ، فسيخ وبتاع و ورنجة في ال في العيد عادي، بنطلع برّا كُلّ كُلّ عيد يعني بن ناكل برّا في حديقة كده والّا الحاجة ونروح ناكل هناك.
آه وال والعيلة برضو بتتجمَّع كلها في المناسبة.
كل الأسرة بتتجمَّع آه بالضبط، آه.
آه، طيب يعني آآ، واضح إن فيه أكلة أهي برّا برضو، يعني بتعرفوا بتتجمعوا برّا زي ما بتتجمعوا جوه طيب، يعني الفسيخ والحاجات دي بقى برضو ليها ب يعني هي طقوس معيّنة، ولازم كلّكم تتجمعوا فيها والّا عادي يعني ممكن كُلّ شوية لوحدهم أو كُلّ 2 3 لوحدهم والّا إيه السبب ورا الموضوع؟
أ آآ، بُصّ أنا ليّا خالي، خالي ده هو متخصص الفسيخ، آآ، هو يجيب مثلًا آه يعني هو يروح للراجل بتاع الفسيخ، يجيب مثلًا 4 أو 5 سمكات، السمك الفسيخ بيبقى كبير مش مش صغيّر، كبير، فالمهم بي بل بيجيب الفسيخ، بي والاقيه بيكلمني بيقول لي الغدا النهارده مثلًا هنروح الحديقة الفلانية هن هناكل هناك، ويقول لي إن العيلة كلّها جاية.
آه. مفهوم طبعًا. ما بتاكلوهوش في البيت، يعني دي حاجة ما بتاكلوهاش في البيت. آه أ
لأ د ده طبعًا ده على ريحته طبعًا فظيعة يعني، فبيعمل ريحته ما بتطلعش بسهولة من البيت، فإحنا بن يعني زي ما بيقول لك بنتاوي الج الجثة في ال ف برّا يعني. <laughs>
آه. <laughs> مفهوم مفهوم. طيب يعني هو كلمك، وقال لك كذا وهنروح الجنينة الفلانية، فأنت بتكلم بقية أسرتكم وتك تروحوا على هناك.